Sim, ele me acompanhou em todo o processo todo o processo. E aí, eh, quando a gente foi, e isso foi em 2022, a gente foi, vivemos em Londres, mi a minha sobrinha nasceu, a gente viveu lá. Só que, na época, a cidadania italia a gente estava no processo de cidadania italiana do meu marido, pra se legalizar e tudo, só que aí a o Reino Unido tirou o acordo com outros países da Europa.
É. Hum, certo.
Então a gente não podia mais residir lá só com passaporte italiano. Ai a gente falou: "Cara, não vamos ficar aqui, então vamos pra outro país". Então eu e meu marido, a gente decidiu vim pra Espanha. Minha irmã ficou lá, mas ela começou a ter muitos problemas no casamento e aí ela decidiu voltar para o Brasil. E
Hum, ce Uhum.
eu senti que, tipo assim, isso foi um momento de ruptura, talvez, né
Entre vocês?
entre a gente, por quê? porque ela passou por situações lá no casamento dela que quando a gente mora mora junto com a pessoa, a gente percebe, né, outros problemas dela. E aí a gente percebeu que o meu cunhado, ele era alcoólatra.
Ai, gente, que terrível isso.
Uhum. É. Então o financeiro era muito abalado pra eles. Ele trabalhava muito, mas gastava muito. E de de chegar momento
Uhum. Entendo. Ainda com criança pequena.
Com criança pequena, exato. Minha sobrinha estava recém-nascida. E agora eles a voltaram para o Brasil, né. Eu e meu marido continuamos aqui, né, nos mudamos pra Espanha e tal, e aí eu não sei também o que que ela falou lá para os meus parentes. Na verdade, eu até imagino, né, que ela não falou a situação real
Gente, que difí Hum, e você acha que ela ocultou então informações referente ao casamento dela?
mas a minha minha É, com certeza, com certeza, mas eu acho que a família percebeu quando ele chegou, né, porque a minha mãe, por exemplo, ela
Uhum.
me liga e fala bem, assim: "Uai, se estava tão ruim aí, por que que você ficou e a sua irmã voltou?"
Uhum.
Sabe? E aí eu pego e falo: "Mãe, a situação financeira, a situação social da minha irmã é totalmente diferente da minha, sabe. São bolhas diferentes. Eu não tenho filho, eu não tenho gasto com filho, né, tipo, eu e meu marido nós não temos vícios, a gente gasta dinheiro com, sei lá, comida, sabe, ga"
Uhum. Ok. Um lazes, coisas comuns, né. Nada extremos. Ok.
Exato, exato. Então, não, não é. isso é uma coisa que você tem que perguntar pra minha irmã. Enfim, e aí imagina, né, a pessoa ficou 6 anos morando em Londres, voltou para o Brasil e ta e teve aquele choque.
Uau, gente.
Sabe, no Réveillon, ela voltando da praia com minha família, ela foi assaltada. Coisas, assim, normais no
E ela foi pra que lado de do Brasil? Q
É, lá no Brasil. Ela
Que região no Brasil?